あの、ちょっとですね、あの会社の会議の時に、あの、こう発言する前に、こうちょっと「ああ、これ言いたいな」っていう時があっても、「ああ、なんかこんなこと言っても、今タイミングじゃないのかな？私の意見ってちょっと浅はかなのかな？」っていうふうになんか考えてしまって、怖くて黙ってしまうっていうことがあって。なんかその状況に関して、ちょっと話を聞いていただきたいのと、もしなんかいいアドバイスがあったら、アドバイスいただきたいんですがいいですか？
え。 うん。 うん、うん。 ええ。 うん。 え。 あ、もちろんです。どうぞお話しください。あのね、会議でこう発言するタイミングって皆さん難しいと思うんですけれども、例えば、うん、この最近で言いますと、どういった会議でそういう状況になりましたか？
はい。 はい。あの、にチームだけの会議で、まあ、自分がやっている業務に関して、なんか発言をするっていうことに関しては、まあ、仕事なので発言をしないといけないなと思ってるので、そこまで躊躇することはないんですけども。
え。うん。 うん。 ええ。 うん、うん。はい。
他の部署とこう合同で、あの、会議をして、特に自分の、ちええと、部署のフィールドではない、こう一般的な意見を聞かれた時に発言するのが、これが、的を射てるのか、もしかしたらそんなことはみんなわかった上で話をしてるから、あの、もうちょっと深い意見を聞きたいんだよって思ってるのかっていうのが、自信がなくて、ちょっと発言を躊躇してしまうんですね。
うん。 うん。 え。 うん。 うん。 うん。 うん。 ああ、うん。 あ、うん、その感覚、少なからず、うん、誰しも持っている、うん、なんとなく感覚ですよね。あの、こんなこと聞いたら、「なんだよ、こんなところで聞いて。わかってるじゃないか」って思われたりするんじゃないかとか、ね。なんかやっぱり人の目とか、こう、特にね、こう部署をまたいでとか、こうね、自分より上の、例えば上司レベルがいたりすると、特になんかちょっとやっぱりそういう人の手前、躊躇しますよね。うんうん。うーん。
はい。 そうなんですよ。 うん。 はい。ええ、なんかこう、確認なんだけどっていうふうに、あの言われて、その実際に自分がこうこう当てられてというか、あ、どう思うっていう意見を聞かれた時に、こうふと緊張からなのか、普段やってる仕事だから、自分自信を持ってこうですよって言えばいいんですけど、「あれ、これで合ってたかな？」とかいうふうに、ちょっとこう困惑してしまうこともあって。
え、ん。 え。 ええ。 うん。 ああああ、なるほど。うんうん。
はい。なんか、あ、す後から考えると、あ、あれは私がいつもちゃんとやってる仕事のことだったから、あの、そのまま事実を伝えれば良かったんだな、みたいな感じで、なんかすそういう当たり前のことも、なんか萎縮してしまって、なんか一瞬こう、うまく答えられなくなってしまう自分がいて、いやなんか、なんであんなことも言えないような、仕事してないんじゃないかって思われちゃうかもしれないって、またそこで、なんかこう変なネガティブな考えになって、次の発言もできなくなったりとか。
うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん、あ、ね、やっぱりこう、ね、自分ご自分に追い打ちをかけてしまうとか、自己嫌悪になってそこからちょっと進みにくい、なんてことありますよね。あのこの発言、うん、会議のこう雰囲気ですけれども、例えばこう大勢の中の1人という感じですか？それとも人数って割と少なめで、こう人の顔が見えるような状況なんでしょうか？
あ。 そうですね。ん、あの、ちょっと発言を萎縮してしまう時っていうのは、結構、大人数の時が多くて、そういう時だとえっと、10人から15人ぐらいの会議の時だと、あの、会議室で結構コの字型じゃないんですけど、あの、全然そんな大それた会議ではないんですけど、たまたま人数が増えると多分その部屋しか、こう、みんなが集まれないっていうのがあって、なんかちょっと厳かな感じの雰囲気の場所に、こう、入ってしまうんですね。なのでその場所の緊張感もあるのかもしれないんですけど。
いえ。 ええ。 うん。 うん。 うん。 ああ、はい。 うん。 うん、うん。 うん。 ああ。 うん、そうですね、なんとなくその雰囲気が、こうね、こう物理的なこう、お部屋の感じとか、こう座った、こうね、形式の形とかっていうのも少なからず左右しますよね。うん。
そうですね、多分、その、かい今こう、記憶を振り返ると、なんかその部屋でやってる会議の時に、なんかそういうふうに「あ、ちょっと発言できるかな」とか「あ、なんか言いたいけど、ま、ちょっとここで言うんだったら後でこの個人的にあそこの人にあの時の話ってこれのことで、うちの部署ではこうしているよって言いに行こう」みたいな感じであの、思ってしまうんですけど、それだと、ね、全員が集まって会議してる意味がなくなっちゃうなとは後から反省するんですけど。
うん。 ううん、ええ。 うんうん。 うん。 うん。 ああ！なるほど。うんうん。 うん。 うん。 ああ、なるほど。でも、やっぱりこう聞いてみたいこととか、言いたいことっていうのは、少なからずお持ちでいらっしゃるんですね。こう、言わなきゃいけないっていうような「誰も発言していないから言わなきゃいけないかな」っていうよりも、何かこう考えていらっしゃることはあるということの方が多いですか？
あ、そう。 あ、そうですね。あの、発言が止まってしまってシーンとなってるから「あ、私言わなきゃ」みたいなことではなくて、あ、私が、私のこの部署の目線でこれを伝えておいた方が、今後の仕事としてはあの、組織としてなんか、あの、役に立つとか、私たちの部署が楽にこ今後作業できるなっていうことがあったりするので、頭の中ではちょっとあ、これ言っといた方が絶対いいなっていうふうに感じてますね。
うんうん。 ええ。うん。 うん、ええ。 うん。 うん。 うん、うん。 うん。 ううん。 あ。うん、うん。 うん。 あ、そうなんですね。でも頭の中でそういう感覚があって、ね、言わなきゃい言っておいたらいいなと思うこともだいたい、こう、これだなっていうのがあるってことはもうね、もうあの、発言する手前というか、ある意味ご準備はできていらっしゃるということかもしれないですよね。うん、ね。なんかうんうん。ええ、うん、いや、そう。そう、だと思いますよ。そこをなんかこうね、準備もしていないのに言わされちゃうからとか、そういう焦りではないなとお聞きしていて思いましたし、あの、ほんとにね、この発言の理由と言いますか、こう、うん、今おっしゃったように、こう皆さんに聞いておいてもらうと、ま、よりスムーズに行くとか、こう、仕事のためには、こう、プラスとなるような、うん、ね、そういう形でお伝えしたいっていう気持ちはもうそれで、うん。皆さん納得ってむしろ思われるような、もっともだなって、そういう、うん、皆さん必ずそう思ってくださる、うん。と、むしろ思えますね。ですから、うん、なんかせっかくだったらね、本当に後からお聞き、いいするとか言いにくいっていうよりも、皆さんにも知っておいていただきたいので、みたいな前置きを少しすると自分も「はっ」てそこで深呼吸を取りながら、ね。言えるかもしれないし、みんなさんも聞いてる方も、あ、うん、こう、ね、こう、円滑にするために言ってくださってるんだなと思うと、なんかき聞きたくなる姿勢もなんか生まれてくるようなねうん。うん、ね。うん。
ああ、そうですね。そっか。で、ある意味準備はできてるから、あとは勇気だけですかね。 うんうん。 うん。 うん。 はい。 うん。 ああ。 なるほど、そう、そうですね。そうか。なんか自分に自信がなかったので、なんかこんな発言しても、もう、ね、さっき、あ、最初の方にも言った「ああ、そんなこともう知ってるよ」って思われるかなみたいな、その気持ちが湧いてきてしまうんですけど、ちょっと今お話しいただいて、あ、相手ももしかしたら聞きたいと思ってくれるかもしれないっていうふうに、ちょっとこういい方に考えながら、自分で失敗するかも、あ、恥ずかしいっていうのを取り除きながら、あ、私はそう思ってるけど、相手は違う考えかもしれないっていうふうに思いながら、ちょっと勇気を出して話し始めてみるっていうのは大切かもしれないなっていうふうに思いました。
うん。 うん。 うーん。 うん。 うん。 うん。うん。 うんうん。 うん、うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 ええ、うーん、特にやっぱりこうね、社内の会議とかこう仕事の場面ですと、みんななんとなくね、こう、あの、同じような感覚で分かってるなと思っても、意外とズレとかもね、少なくないですし、やっぱりこう集まるタイミングってなかなかありそうで、ね、ないですもんね。そういった時にうん、朝のこうね、理解を共有しておきたいとか、確かめておきたいみたいなことを、ま、ちょっとこう前触れでね、こう、あの、最初に触れてから本題に入られるとか、手短でもその前置きってすごく、ね、重要になってくるかもしれないですよね。うん。うん。
うんうんうん。 そうですね。うん。 うん。 うんうんうん。 そうですね、確かにその、前置きをして、もしかしたらその会議の中で、それを「知ってるよ」っていう人もいるかもしれないけど、ああ、知らなかったっていう人がいるかもしれないので、全員が同じこう、知識量なわけではないので、前向きあ、うむ、前置きか、前置きとしてあの、知ってる方もいらっしゃるかもしれないし、もし、あ、き知らない方もいらっしゃるかもしれないので、ちょっと伝えさせてくださいみたいにふうに言うと、なんかあの、う私のなんかプレッシャーが軽減するし、あの、ひ人にも親切に聞こえるかなっていうふうに思いました。
ええ。 うん。 うん。 ううん。 うん。 うん。 うん、うん。 うん。 うん、あ、そう、うん。 うん、うん。 うん。 うん。ううん。 あ、そうです。うんうん、そうですよね。やっぱりこううん、こう、その前置きだと皆さんにも当てはまる、どどちらにせよ当てはまる。しかも例えばこう上司もような方で、こう、みんな多分分かってくれてるよなと思ってる人が、例えばいたとしたら、あ、こうやって、うん、分かってる人、分かってない人にもう一回こう、ね、復習のような形で言ってくださるってありがたいな、むしろこう、うん、それってありがたいなと思う方もいらっしゃるかもしれないですし、うん、やっぱり、ね、そこ、その前置きって結構重要な一言だと思うんですよね。うん。
うん。 はい。 そうですね。うん、確かに。 うーん、あ、ありがとうございます。なんか言いたいことだけ言うっていうふうに、もうなんかこう、言い逃げみたいな感じのイメージをちょっと想像してしまってたんですけど、やっぱり会議なので対話なので、なんかこうもっとあの、みんなとこう、あぶみんな同じかもしれないし、でもわからないからあえてここで擦り合わせるために集まってるんだよっていう、そこのスタンスをしっかりと伝えながら、自分もそうだ、全員が全員同じレベルじゃないからレベルをおレベルって言ったらあれかな、同じこう、土壌にいるようにするために今集まってるんだよっていうことを、こうが会議の目的だっていうのをちょっと念頭に、なんかあの参加すると、ちょっと自分のその、自分だけの気持ちで、あ、恥ずかしいとか緊張するっていうのを
うん。 うん。 うん。 ええええ。 うん。うん。 うん。 うーん、うん。あ、そう、うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。 うん。
なんかこう、わ自分のただのわがままだったんだなっていうような感じでうん、思えるようになりました。
あ、うん、ね。 ほんとにあの、たぶんそれで、こう皆さんは、むしろこう、ありがたく思うあ、いね、ああ、もう一回復習しようという人もいれば、あ、それ知らなかったとか、ああ、これやっぱ聞いとかなきゃなって、こうメモしたくなるような姿勢が生まれたりとかね、やっぱりこう、プラスになるっていうことは、ね、大なり小なりあると思うので、ぜひね、あの、皆さんのためにもそうやってコミュニケーションの、うーん、一環となって、やってみてください。
うん。 はい。 はい。今日は話を聞いていただいてほんとに整理ができました。大変助かりました。ありがとうございました。
うんうん。 あ、そうですか。お役に立てて良かったです。